Heu, b on même la région, l'Angleterre, mais même le Royaume-Uni, tout, heu, l'Irlande l'Irlande du Nord, heu, enfin le les pays de Galles, l'Écosse. J'ai j'aime beaucoup dans ce sens parce que c'est très, heu, c'est, on va dire que c'est à la base de tout ce que à la b enfin le football, les courses hippiques, heu
D'accord. Ah ouais, d'accord, putain, OK. Bien sûr, oui, le football ouais bah c'est Liverpool, Manchester, heu, tous ces trucs là, heu
Voilà, c'est ça et surtout que le le football, il né de là-bas. On pense tout ce qui ça vient du Brésil, mais ça vient de là-bas, enfin même la culture même, heu, on va dire, heu, afro, heu, dans le sens, heu, d musical, heu, le rap, par exemple, heu, en Europe, heu, exactement, mais pff, c'est m et même pas que lui, c'est même pas, il est même pas dans mes rappeurs préférés, heu, anglais, mais juste le le teint de voix qu'ils ont enfin le, par exemple, la plupart des gens, ils aiment, heu, on va dire le rap US et le et l'accent que que les Américains ont, je préfère à des années-lumière l'accent britannique, mais de très loin.
Bien sûr. Ouais, genre Central Cee? Anglais. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça fait un truc plus classe?
B je sais pas, il est il est plus, heu, il est plus fermé, plus
Ah c'est fou, ça t'a vraiment marqué, hein, ce cette Angleterre, j'étais pas au courant du tout, heu
J'ad heu, vraiment vraiment. Bon après j'ai j'ai j'ai vu quelques séries qui m'ont, heu, qui m'ont fait aimer l'Angleterre, bon, c'est des séries récentes. Tu as je s tu as dû entendre parler, c'est, heu, non non c'est Peaky Blinders, pour les, heu
Mmh mh. Genre Kingsman? <chuckles> Ah ou ah ouais, Peaky Blinders ouais effectivement, ça c'est pas mal.
bestseller et heu, j'ai vu aussi Top Boy bon ça, c'est pas forc je pense pas que t'aies vu ça parce que c'est un peu, heu, c'est pas trop, heu, enfin elle a fait des vues la la la série, mais c'était une série qui qui est sortie, heu, il y a une quinzaine d'années et heu, et elle a, elle avait un petit peu marché et elle a été rachetée ces dernières années par Drake, le rappeur, heu, US
Non. Mmh mh. Ouais. Ouais, bien sûr, ouais.
et en fait, il l'a racheté, il l'a remis au goût du jour et elle a explosé, donc en fait, la plupart des gens, heu, on va dire que les gens un peu dans tout ce qui, la plupart des gens qui aiment le rap, heu, connaissent, heu, cette série, mais heu, pff elle est pas ch elle a pas fait, heu, le succès que que moi je moi j'attendais parce que j'ai moi j'ai adoré la série, mais voilà, c'est vraiment, heu
Ah ouais d'accord, OK. Ouais. Ouais parce que toi tu as vraiment kiffé cette série là, quoi.